Emm, A Adana'ya gitmiştim herhâlde veya ha yok Ha Hatay'a gitmiştim depremden önce orada mesela bayağı bir şeyler yemiştik. Emm, geçen de şey, eee, bazen ucuz biletler oluyor böyle Ryan eee, Air'da o şeye, ımm, Avusturya'ya gitmeyi düşünmüştüm mesela günübirlik, şey, şnitzel yemeye ama saatleri denk gelmemişti. Aynen.
A! Çok güzel. Hıh, hı hı. Hı hı. Hı hı. A, çok güzel. Eee, eb anladım. Peki, şeye geri döndüğümüz zaman, Hatay'a geri döndüğümüz zaman, eee, Hatay'a gitme kararını böyle kendin tek başına aldın ve tek başına gidip mi yedin yoksa arkadaşlarınla bir plan yaptınız, birlikte mi gittiniz?
Hı hı. Hımm, yok. Ya, bel biz zaten işte gidiyorduk böyle günübirlik, hani, yemeği güzel olan böyle belirli yemeği olan yerlere, eee, Hatay'a da gitmek lazım dedik. Eee, öyle planlayıp da gittik. Sabah erken ilk uçakla gidip son uçakla da dönüyorduk yani, o şekilde ayarlıyorduk.
Hı hı. A, çok güzel. Peki, mesela normalde insanlar aralıksız, eee, yedikleri zaman bir hazımsızlık durumu söz konusu olur. Hâliyle gün içerisinde, iii, 3 öğün, hani, zorlasan 4 öğün belki kişiden kişiye göre değişebilir belki ama, hani, sağlıklı bir insan genelde bu kadar yer. E, siz, eee, mesela gittiniz Hatay’a, sabahtan gittiniz. Sabahtan mesela ilk ne yediniz?
Hı hı. E, tabii olur. Hı hı. Hımm. Evet. Eee, Hatay’a gittik. Sabahtan kahvaltı mı yapmıştık? Şimdi hatırlamıyorum, 1-2 sene olduğu için ama illaki böyle ünlü bir şeyini bulmuşuzdur, onun kahvaltı denebilecek onu yemişizdir yani. Olabilir, evet, evet. Ama biz oraya gittiğimizde normalden fazla yiyoruz. Yani normalde ben o kadar yemiyorum ama oraya gitmişken hepsini denemek için fazla yiyoruz.
Hımm. Katmer, beyti o tarz şeyler mi? Hımm, anladım. Hı hı, hı hı. Anladım, o aslında bir lezzet seyahati olduğu için, eee, biraz midenizin sınırlarını zorlamayı tercih ediyorsunuz. Hani, arkadaşlarınız da sen de, hani, o şekilde yapıyorsunuz. Peki, anladım. E, peki mesela bu seyahatlerinde, hani, diyorsun ya, farklı yerlere gittim, Konya'ya gittim, işte Adana'ya gittim, her yere gittim. Burada karşılaştırma yaparsan en çok, hani, tekrar tekrar giderim dediğin, eee, ondan sonracığıma, yemeklerini gerçekten çok sevdiğin, sokak lezzetlerini gerçekten çok beğendiğin yer hangisi olurdu?
Tabii, tabii. E, yani. Evet, öyle oluyor. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. O!